ああ、なるほど。でも、まあ、SNS ってほんとに見えない世界っていうか、誰かわからない人がほんとに、「いいね」とかも押せる世界なんで、なので、その学生時代の評価、まあ、ちゃんと誰が評価してるってわかるじゃないですか。
うん。 ええええ。 そうですよね。 え。 うん、はいはい。
でも見えない世界の評価で落ち込んだりするのは、あの、もう精神的にはなんか無駄無駄とまではいかないですけど、なんかそれって落ち込んでる時間、もったいないかなと思うんですよね。
はい。 うーん。 確かに、ね、なんかただでさえ Instagram とか、なんかダラダラ見ちゃう時間とかもったいないなって思って、それでもやっちゃうのに、さらにね、自分の時間を使ってわざわざ投稿して、で、そこからまた評価まで気にしてってすごいもったいないだらけだな、はっ、て思いました、今。<chuckles>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
<chuckles> そそうですね。なので、もう親しい友人だけに、例えば LINE でこう、「最近こういうことあったよ」って写真送ってみたりとか
うううん。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
そういう方がなんかちゃんと反応も、も戻ってくるから、こう、親しい友人だけに送るっていうのはどうですかね？
あ、確かに。別にそうですよね、わざわざね、そんな知らない例えば Instagram だったら全体公開なの、ままになってるし、そんな知らない人にまでわざわざね、自分の近況報告しなくても、それだったらね、なんか評価とか価値とかに気になっちゃうんだったら、もう、そもそも絶対自分のことを認めてくれる人たちとだけコミュニケーション、ね、取ればいいですよね。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
そう思います。ほんとに仲のいい友人とちゃんとコミュニケーション取った方が、あの、深いコミュニケーションも取れますし、で、ね、そこだったらそこのまで反応に対して落ち込むことも、すないかなと思うんですよね、親しい友人からなんか既読スルーされるとかそんなこともないと思うんですよ。
うんうん。 はい。 ああ、確かに確かに。 うんうん。 ええええ。 ええええ、そうですよね。さく逆にそれがあったらもっと落ち込んじゃいますけど。<laughs> はい。
へえ。 ですよね。そん時は悩んでいいと思うんですよね、き親しい友人がが反応してくね。そうなんです。ほんとの悩みはそちらだと思うので、あの、ま、SNS の世界で悩むのはほんとに時間がもったいないなって思いますね。
うんうんうん、確かに、そっちがほんとの悩みですね。ええええええええ。 うんうんうん。